ใช่ค่ะ มันต้องเริ่มจากการปลูกฝังสามัญสำนึกตั้งแต่ช่วงยังเด็ก แล้วก็มีเป็นนโยบายน่ะค่ะขึ้นมา แล้วก็มีเป็นกฎหมายขึ้นมาด้วย เป็นการควบคู่กันน่ะค่ะ เราจำเป็นที่จะต้องมีนโยบาย แล้วก็กฎหมายบังคับใช้พร้อมกัน
เฮ้ย อา ๆ เออ ช เออ อา ๆ ใช่ อะฮะ กฎหมาย อะฮะ ใช่ ๆ ๆ ผมเห็นด้วยนะ ถ้ามีกฎหมายและ คือบำ บังคับใช้อะ เขาอาจจะเกรงกลัวบ้างนิดหนึ่งก่อนที่จะทิ้ง ก็คือคิดไตร่ตรองก่อนน่ะ ก่อนที่จะทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะ
ใช่ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ เท่าที่คุณบ้านมี อะ เคยอาจจะสังเกตอะค่ะ แหล่งท่องเที่ยวบางที่เขาติดป้ายเลยว่า ห้ามทิ้งขยะ ถ้าทิ้งปรับ สองพัน แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คนทิ้งขยะที่หน้าป้ายปรับทิ้งขยะเลยค่ะ
<chuckles> อะฮะ อืม ใช่ อะฮะ ก็ยัง เออ ใช่ ๆ ๆ คือพวกเขาไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายไง นั่นแหละสิ่งที่เราต้อง ต้อง <tsk> บูรณาการน่ะ
ถูกต้องเลยค่ะ ตรงนี้น่ะค่ะ เหมือนว่าเขาไม่เกรงกลัวกฎหมาย เพราะว่าไม่มีใครที่จะบังคับใช้จริง ๆ กับพวกเขาเลย เขาก็เลยคิดว่าจะทำอะไรก็ได้ ถ้ามีคนจริงจังตรงเนี้ยนะคะ แล้วก็เลือกที่จะฟ้องร้องแบบอย่างตรงไปตรงมา ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่า มันจะช่วยตรงเนี้ยได้มากยิ่งขึ้น เหมือนบางประเทศอะค่ะ อย่างประเทศสิงคโปร์ตัวเนี้ย แค่เราเดินเล่นตรงนี้ แล้วเศษเปลือกลูกอมนะคะปลิวลงพื้น ไม่ถึง 5 นาที ตำรวจก็มาชาร์จจับเราแล้ว ประเทศเขาก็เลยแบบค่อนข้างที่จะสะอาดมากเลยค่ะ แล้วประเทศ ใช่ ใช่ค่ะ แต่ว่าประเทศไทยเราเหมือนว่า อ่อนข้อเรื่องกฎหมายตัวเนี้ยมากเลย แล้วก็ทำให้มันเป็นแบบบ่อเกิดของความมักง่ายของมนุษย์เราตรงนี้น่ะค่ะ อืม
ใช่ ปลูกฝัง อืม เออ อะฮะ ใช่ อืม ครับ อะฮะ ว้าว! จะสะอาด อืม ใช่ โอ้โฮ แย่เลยอะประเทศไทย แล้วเมื่อไหร่จะ ทันโลกอะเนี่ย <chuckles> นั่นแหละก็คือ
ใช่ค่ะ ถ้า ถ้ามีกฎหมายที่ดี ๆ ค่ะ ค่ะคุณบ้าน
อือฮึ ครับ คือ คือรัฐบาลต้อง ต้อง อะไรอะ เขาเรียก ให้ความสำคัญ ใช่ ตระหนักถึงและให้ความสำคัญกับ
ตระหนักถึง งี้เหรอคะ? อืม

อืม ค่ะ
แล้ว แล้วพวกเขาเป็นจิตอาสาที่แบบ ยังไงอะ คือรัก รัก รักแม่น้ำ รักทะเล อยากให้ อ อ อยาก อยากให้สภาพแวดล้อม คือ
อืม ค่ะ
อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิด เหมือนที่เราแนะ พ เหมือน เหมือนที่เราดูรูป รูปใน ในอดีตน่ะครับ
อืม ค่ะ
ก็มีบ้างนะครับ พังกุม
อ๋อ ถูกต้องมากค่ะ ใช่แล้วค่ะ กลุ่มพวกนี้ก็คือเหมือนเป็นกลุ่มที่ทำความดีเนาะ แล้วก็ช่วยกันเคลียร์แม่น้ำตรงเนี้ย แต่เรามองว่ามันไม่ควรที่จะให้กลุ่มเนี้ยเขาทำเพียงแค่กลุ่มเดียว อยากจะให้เหมือนว่าเป็น คนละไม้คนละมือช่วยกันน่ะค่ะ ขอแค่ตัวเราเอง ขยะที่มีอยู่ในมือเราตรงเนี้ย แค่เก็บไปทิ้งถังขยะ ไม่ทิ้งลงพื้นที่สาธารณะหรือว่าแม่น้ำ หรือว่าชุมชน ตรงเนี้ยมันก็ช่วยประเทศชาติเราได้แล้วสำหรับขยะที่มันเกลื่อนน่ะ เป็นปัญหาตรงเนี้ยค่ะคุณม่าน
จิตอาสา ครับ อะฮะ ใช่ เห็นด้วยคุณบ้าน อุ ใช่ อือฮึ ใช่ คือ คือเราต้องเริ่ม เริ่มต้นจากตัวเราก่อนใช่ ไหมครับ คุณบ้าน ถึงจะ ใช่ ทีละนิด ๆ อือ ปลูกฝังจิตสำนึกคนรอบข้าง อือ ดีเลย ๆ คุณบ้าน ความ เป็นความคิดที่ดี
ถูกต้องเลยค่ะ ใช่ ๆ มัน ค่ะ จริงค่ะ ถูกต้องค่ะ
เป็นโป จ อ่า เป็นความ อือ ใช่
ค่ะ การที่แบบแก้ไขได้ง่าย ค่ะ ทางตัวหมวกเองนะคะ จะบอกว่าสิ่งที่แก้ไขได้ดีที่สุดนะคะก็คือเริ่มต้นด้วยตัวเรา แล้วก็เริ่มต้นจากครอบครัว ตรงเนี้ยถ้าเราปลูกฝังจากครอบครัว แล้วก็ให้เขามีแบบการสอนเด็ก ๆ ที่ดี ตรงเนี้ยก็จะทำให้เด็กที่เขาสอนเรียนรู้ตรงเนี้ย มีคุณภาพในอนาคตน่ะค่ะ ดีกว่าปล่อยปละละเลย หรือว่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ให้คนอื่นมาสอนแทนที่จะเป็นครอบครัว ตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้
ครับคุณบ้าน อือฮึ ครับ ครับ ใช่ ๆ ๆ คือเราต้อง อ่า ปลูกฝังตาก อ่า ครอบครัว แล้วก็รั้วโรงเรียน
ใช่ค่ะ ตรงนี้พวกรัฐ
ห ให้ความสำคัญกับความสะอาด อืม ครับ
ใช่ ใช่ค่ะ ตัวนี้รัฐบาลก็ควรที่จะมีเข้ามาเป็น บทบาท มีส่วนร่วมด้วยเนาะ อย่างเช่น อาจจะเป็น พ รณรงค์ หรือว่านโยบายค่ะ หรือว่าอาจจะสร้างนโยบายแบบนี้ก็ได้คุณบ้าน แบบว่า ถ้าเกิดว่าเอาใคร อา หรือว่าเอาขวดตัวเนี้ยมาแลกที่จุดลับแลก ค่ะ ก็อาจจะได้เป็นพ็อยนต์ แล้วก็นำพ็อยนต์ตรงเนี้ยไปใช้จ่ายในร้านค้าชุมชนตรงเนี้ยได้ มันก็จะเป็นการ ส่งเสริมเหมือน
ใช่ ถูกต้องครับ อือฮึ อะฮะ ครับ ใช่ อา เป็น โอ้ ใช่เลย คุณเอง อ ค เป็นไอเดียที่ดีมากเลยคุณบ้าน ถ้าทำ อ่า ถ้า ถ้ารัฐบาล อ่า สามารถ ทำพรอเจกต์นี้ได้อะ

อือ ๆ
ตรงนี้น่ะค่ะ ทางหมวกมองว่า สาเหตุที่จะทำให้ผู้คนน่ะค่ะ ช่วยกันลดขยะลงแม่น้ำตรงเนี้ย ก็คืออยากให้ที่บ้านน่ะค่ะเริ่มปลูกฝังเด็กตั้งแต่ยังเล็ก ๆ เลยนะคะว่า ควรจะต้องทำอย่างไร ก็คือเหมือนให้ทิ้งขยะให้เป็นที่ แล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมตรงเนี้ย ใช่ค่ะ เหมือนว่าเริ่มจากที่บ้านเลย แล้วก็เหมือนปฏิบัติตัวเองตรงนี้น่ะค่ะ ด้วยความที่ตอนเด็ก ๆ อะค่ะ ทาง ทางหมวกเองน่ะค่ะ สมัยเด็กก็เคยอยู่ตรงแถวแม่น้ำค่ะ คือเป็นเด็กติดแม่น้ำเลย ก็จะเห็นว่า นะคะเขาค่อนข้างที่จะมักง่าย แล้วเขาก็จะทิ้งขยะลงแม่น้ำตลอด เหมือน ๆ ว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาน่ะค่ะ เพราะว่าเขาคิดว่าแม่น้ำตรงเนี้ย เดี๋ยวมันก็ไหลพัดพาขยะผ่านไป ผ่านไป แต่เขาไม่ได้คิดถึงปลายทางว่า ขยะพวกเนี้ย มันจะไปจบที่ตรงไหน? เขาคิดแค่ว่า เขาทิ้งให้มันลง ให้มันผ่านตัวเขาไปอย่างเดียวน่ะค่ะ ก็คือตัวเองไม่ต้องเดือดร้อน
อะฮะ เห็นด้วยครับ อะฮะ ใช่ อะฮะ ครับ เห็นด้วยนะ ว้าว อืม ใช่ อือฮึ ครับ ครับ โอ้โฮ แย่เลยครับ
ใช่ ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนั้นคะคุณบ้าน ใช่ค่ะ ก็เลยอยากให้มันมีการปลูกฝัง เริ่มตั้งแต่ยัง ช่วงยังเด็ก แล้วก็ที่บ้านตรงเนี้ย เหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะค่ะ ที่เขามีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ น่ะค่ะ จากครอบครัวเขาเอง ใช่ค่ะ ว่าจะทิ้งขยะตรงเนี้ย ประเภทนี้วันอะไร? ขยะแบบนี้ควรจะแยกประเภทไหม? ประเทศของเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบมากเลยคุณบ้าน
อ เนาะ ใช่ ๆ ๆ ใช่ ถ้า ถ้า ถ้า ถ้าประเทศไทย คือเอาแนวคิด อ่า ประเทศญี่ปุ่นมาใช้นี่ก็คงดี ก็คงดีมากเลยนะครับ
ถูกต้องเลยค่ะ ตรงนี้รู้สึกว่าประเทศไทยคงสะอาดมากขึ้น คุณบ้านน่าจะเห็นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ นะคะ ไม่ใช่แค่แม่น้ำตรงเนี้ย มันมีขยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลย พวกนักท่องเที่ยวน่ะค่ะ ที่เป็นคนประเภทเดียวกันกับเราเองเนี่ยแหละค่ะ ก็คือเขาเหมือนไปเที่ยวกันเนาะ เขาเอาแบบชอบเอาขยะเข้าไปกิน แล้วพอกินเสร็จเขาก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลย ทั้ง ๆ ที่ถังขยะอยู่ตรงหน้าเขาตรงเนี้ย เขาก็เลือกที่จะไม่ทิ้ง ค่อนข้างที่จะมักง่ายมากเลยคุณบ้าน
ใช่ อะฮะ โอ้โฮ แย่เลยอะ อะฮะ โอ้โฮ โอ้โฮ แย่มากเลย <chuckles> แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว อ่า คือ คือเราสามารถทำ ทำยังไงบ้างอะคุณบ้าน? คือ คือ คือจะลดเนี่ย จำพวกเนี้ย ทิ้งขยะ เพ่นพ่านน่ะ
ใช่ ๆ ตรงนี้ทางหมวกนะคะ มอง ค่ะ ทางหมวกนะคะ มองว่าควรที่ อาจจะต้องเพิ่มถังขยะในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว หรือว่าแหล่งชุมชนตรงเนี้ยให้มากขึ้น เพราะว่าสาเหตุบางครั้ง ก็คือผู้คนอาจจะขี้เกียจ เพราะว่ามีขยะอยู่ถังเดียว อาจจะมีถังเดียวในหมู่ด้าน หมู่บ้าน แล้วเขาก็ขี้เกียจที่จะเดินไป เขาก็เลยเลือกทิ้งข้างทางตรงเนี้ย
ทาง ซ อือฮึ มองว่า? อือฮึ อะฮะ อ๋อ เป็นไปได้ <chuckles> โอ้โฮ อือฮึ
แต่ว่าถ้าเราเพิ่มขยะขึ้นมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หรือว่าแหล่งชุมชนต่าง ๆ ตัวเนี้ย มันจะเป็นการช่วยคัดกรองตัวเนี้ยได้มากขึ้น เพราะผู้คนก็จะเอาขยะมาทิ้ง เพราะว่ามันมีขยะให้แบบถังขยะเพิ่ม เขาไม่ต้องแบบเดินไกลประมาณเนี้ยล่ะค่ะ ก็คือคนเราแบบเหมือนขี้เกียจอะค่ะ ขี้เกียจแล้วก็มักง่ายด้วยคุณบ้าน
ครับ ใช่ อืม ครับ

งั้น
ใช่เลยค่ะ
คือเราต้องแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นนี้ ใช่ไหมครับ? แจ้งหน่วยงานท้องถิ่น สา อ่า เช่น เทศบาล หรือชุมชน
ค่ะ ค่อยไปเริ่ม
ทุก ๆ อาทิตย์ คือสร้าง อ่า คือ อ่า Big Cleaning อะครับ ทุก ๆ อา ทุก ๆ อาทิตย์ Big Cleaning มันน่าจะเวิร์กนะครับ สร้างจิตสำนึกในชุมชน
อืม ตรงนี้ก็ค่อนข้างดีนะคะ อาจจะมีเป็นการเทรนอบรมบุคคลในชุมชนก็ได้นะคะว่า ให้เขาแบบปลูกฝังมีสามัญสำนึกในการรักบ้านเกิด หรือว่ารักในส่วนของธรรมชาติตรงนี้น่ะค่ะ เพื่อที่เขาจะได้ช่วยกันพัฒนาในส่วนของแหล่งที่ท่องเที่ยวตรงนี้ได้น่ะค่ะ เพราะว่าคนที่เป็น โลคัล หรือว่าชุมชนตรงเนี้ย ถ้าเขาทิ้งขยะเสียเองตรงเนี้ย นักท่องเที่ยวมาเห็น เขาก็เลือกที่จะไม่เคารพกฎเหมือนกัน เขาก็คงคิดว่า ขนาดว่า คนที่เป็น โลคัล ชุมชนตรงนี้ยังทิ้งได้เลย แล้วทำไมตัวเขาถึงจะทิ้งไม่ได้ มันจะต้องมีเหมือนเป็นต้นแบบ มี model ก่อนนะคะ แล้วก็ทุกคนถึงจะปฏิบัติตามตรงนี้ได้ แต่ส่วนใหญ่ที่ทางหมวกเห็นนะคะ ก็ชอบแอบเห็นว่า จะเป็นคน โลคัล นี่แหละค่ะ ที่ทำร้ายธรรมชาติเองเสียมากกว่า แล้วพอนักท่องเที่ยวมาเห็นเขาก็เลยปฏิบัติตาม แล้วเขาก็คิดว่า ในเมื่อคุณทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกัน มันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้น ใช่เลยค่ะคุณบ้าน
ใช่ ครับ อะฮะ อา ครับ อา อา ๆ ๆ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อือ ใช่ ใช่ ๆ ๆ อื้อฮือ โอ้โฮ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลย ใช่ อา รู้สึก รู้สึกเสียใจนะ <chuckles>
แต่ว่าใด ๆ ใช่ค่ะ แต่ใด ๆ แล้ว ก็คือเราคิดว่า การปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก ที่มันเป็นในส่วนของครอบครัว ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้อะ ค่อนข้างที่จะสำคัญมาก ๆ เลยค่ะ
อะฮะ อะฮะ ครับ ใช่ ๆ ผมเห็นด้วยนะ เราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ถ้าไม่งั้นโตขึ้นมา ก็กลับไปปง กลับวงจรเดิม <chuckles>
ใช่ค่ะ มันจะเป็นวงจร เป็นความมักง่าย ความขี้เกียจน่ะค่ะ ความที่ไม่ใส่ใจการอยู่ร่วมกันในชุมชน หรือว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรงเนี้ย เขาจะขาดในส่วนตรงนี้ไปทั้งหมด ซึ่งมันจะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมของเขาน่ะค่ะ ยากลำบากมากยิ่งขึ้นค่ะ
อะฮะ ครับ อืม ใช่